Allora, ci siamo conosciute da proprio ragazze da giovani ragazze in in oratorio e quindi, diciamo, appunto, mhmm, durante l'oratorio si
Ah. A che età scusami? Proprio ragazzine giovani?
Eh, sì, avevamo 12 anni.
Ah, bellissimo che l'avete portata avanti, bellissimo.
esatto, quindi, ci siamo conosciute all'oratorio di quartiere. Quindi, entrambi vivevamo vicine, ma non lo sapevamo e grazie all'oratorio poi ci siamo ci siamo incontrate. E poi abbiamo mantenuto questo questo rapporto fortunatamente, quindi è proprio una cosa che è nata da da piccole e e che poi, appunto, siamo riuscite a portare avanti per, mhmm, poi molto tempo, ecco. <chuckles> Sì, sì.
<chuckles> Fantastico, va Ascoltami, quando hai conosciuto questa ragazza, la prima cosa che ti ha colpito, che ti è piaciuto di lei ti è piaciuta, scusami, di lei, qual è stata?
Mh-mh. Allora, ehm, è un po', diciamo, il suo pregio che porta ancora oggi dietro, che è una ragazza molto dolce, ehm, molto sensibile, e diciamo che è quello che mi piaceva. Diciamo che sai all'oratorio a quell' età giravano anche un po' sai i bulletti, ehm, diciamo che poi a Esat <chuckles>
Mh. Me sì, i maschietti di 12, 13 anni sappiamo come sono. Certo.
Esatto, ma a volte anche anche le femmine, sai? Quindi, ehm, io ero, ehm, un pochino più chiusa, sembravo anche un pochino più piccolina, perché anche ora non sono una stangona, quindi sai, ehm, ero sempre quella un pochino più piccola del, uhm, del gruppo, ehm, poi è arrivata lei, ehm, anche lei, ehm, s temp cioè ci assomigliamo anche un po' fisicamente, quindi entrambe piccoline con la fac esatto
Sì, hai ra Cert <chuckles> Mh, ti sei un po' riconosciuta, diciamo, comunque con lei. Mh. Okay
Esatto, sai anche ritrovarsi un attimo e dire: "Ah, ma anche lei sembra più piccola dei compagni." Condividevamo già qualche un po' dei dei problemi che avevamo a quell'età, che non erano ovviamente, ehm, terribili, quindi il problema era quello di sembrare un pochino più piccole, di essere un pochino più sensibili magari, diciamo che ci siamo un po' un po' ritrovate in questo. Quindi s
<chuckles> Certo. Però, sai a quell'età cioè, tutti i problemi adesso, ehm, li riconosciamo come piccoli, però quando abbiamo 12 anni sono molto importanti per noi, quindi è stato importante trovare per te questa amica.
No, no, assolutamente. Assolutamente.

Guarda, a me fa ridere perché appunto, uhm, comunque sempre quell'anno in oratorio, avevamo, uhm, incontrato tante altre, uhm, ragazzine, che comunque ci s mhmm, avevamo fatto un bel gruppo anche, quindi eravamo in 5, ehm, e poi diciamo che siamo andate a scremare negli anni, no, quindi siam diventate 4, siam diventate 3 <chuckles> e poi siamo rimaste noi 2.
Si. <chuckles> Capito. Siete rimaste voi 2. Uhm, Eh.
Esatto, che che fa molto ridere, però effettivamente diciamo che poi la esatto.
No, è molto bello, è mo bellissimo.
Poi, uhm, ripensi anche appunto a quello che ha portato anche a scremare anche il gruppo. Quindi con alcune persone non ti ritrovi mhmm, figurati. Uhm, con alcune persone non ti ritrovi più bene, giustamente, perché come hai detto te, si cresce, si cambia.
<sneezes> <coughs> Scusami. <coughs> Certo, perché crescendo, ognuno cresce a modo suo, quindi si cambia. Certo, sì.
Certo, poi in età cruciali comunque anche, quindi, ehm, quelle dell'adolescenza, dei primi momenti da adulti anche, ehm, e quindi diciamo che quan già anche con altre persone a 15, 16 anni e poi altre a 18 e quant'altro le perdi, e invece noi 2 secondo me siamo rimaste comunque ottime amiche, uhm, anche un po' per, uhm, diciamo che, poi i nostri caratteri sono cambiati nel tempo, quindi lei è rimas almeno da parte mia, lei è rimasta sempre quella un pochino più dolce, più accogliente, uhm, io invece a volte ho il mio carattere, uhm, però è anche questo sai.
Mh. Tu non sei rimasta dolce e accogliente? Come come sei cambiata? Come sei cambiata tu?
No. <chuckles> No, diciamo che vabbè, uhm, sono sempre molto dolce, accogliente, diciamo con chi voglio. Lei invece no. Una cosa che si può perce che possono percepire tutti. Uhm, a me dipende, nel senso diciamo che ho m
Cioè molto generosa con tutti lei. Posso dire così? Sì.
Sì. Sì, sì, sì, sì, ecco. Uhm, io invece faccio un pochino più di selezione, magari con chi essere più <tsk> anche più aperta, più a più appunto accogliente, ecco. Quindi diciamo che è un po' anche questo bilan bilanciamento tra noi 2 che che ci porta quindi magari io a volte le dico sono quelle classiche conversazioni, "Ah, ma non devi farti trattare così, non devi essere sempre così gentile." E lei: "Eh, ma però quella volta potevi essere un pochino più tranquilla". Quindi diciamo che ci bilanciamo un po', ecco, nel
Sì, sì, sì, certo. <chuckles> Ehm, ea Sì, vi compensate comunque un attimo. Ma ti volevo chiedere, in questi 10 anni, che non sono pochi, avete penso avuto anche dei momenti in cui non vi siete capiti o avete litigato. Goe volevo chiederti cos'era successo e come poi avete risolto?
Mh-mh. Certo